Ya, şimdi, eee, paranın hepimizin hayatında gerçekten, eee, çok büyük bir önemi var. Eee, yani genel olarak, hani, hayatımızın, eee, hani geçimini sağladığı hani geçimimizi sağlayan bir konu yani para. Hani, para olmadan bazı noktalarda, eee, insanlar kendi, eee, harcamalarını sağlayamıyorlar, yani hayatlarını geçindiremiyorlar. Emm, mesela, bu noktada sen parayla ilgili, mesela, ııı, neler yapıyorsun? Yani, eee, parayı, mesela, daha çok, eee, biriktirir misin yoksa, eee, daha çok harcamayı mı tercih edersin mesela? Eee, yoksa bir yerlere böyle yatırım mı yaparsın? Ne dersin, neler yaparsın?
Hı hı. Hı, evet. Hıı. Şimdi şöyle ki aslında, eee, üçünü de tercih ederim. Durumdan duruma değişir. Eee, şöyle bir karakter özelliğim var. Yani, eee, harcadığım para mesela diyelim ki 3.000 olsun, birimi fark etmez. Ben kenarda böyle bir 1.000 birimim de kenarda bulunsun, acil durumda harcayabileyim kısmına çok odaklıyım. Hani bir şey olursa, eee, cebimde ekstra para olması her zaman rahatlatıyor beni. O yüzden ya biriktirme sayılabilir belki bu, çünkü o
Evet. Tamam. Tamam. Süper. Yani, diyorsun ki, hani, mesela bir 3 birim harcıyorsam, eee, bi birim de, eee, kenarda koymaya çalışırım, eee, yani bir hani, kazandığımın veya ne bileyim, harcadığımın belli bir yüzdesi kadarını, eee, hani, kenara koyuyorum, diyorsun. Öyle mi? Doğru mu anlıyorum?
Hı. Aynen, aynen. Evet yani, aynen doğru anlad yani bu mesela şeylerde işte bir şey oldu, bana para geldi ekstra diyelim. Mesela o parayı harcamam, kenara koyarım, harcayacağım zaman geldiğinde harcarım. Ya bir şeye ihtiyacım ol eve bir şey almam gerektiğinde harcarım. Eee, yatırım konusunda da
Evet. Tamam. He. Anladım. O kenara koyduğun parayı ne yapıyorsun peki mesela?
İşte, yani evin mesela geçenlerde o paradan biraz harcamam gerekti, işte, eee, yorgan, yastık, çarşaf falan almam gerekti. İşte o tür durumlara lazım oluyor. Hani, bazen acil durumlar olabiliyor. Mesela hastaneye gitmem gerekiyor, bir şey oluyor, o zamanlarda da harcıyorum. Ya, kenarda tutmaya çalışıyorum elimden geldiğince diyebilirim.
Evet. A! Evet. Yani acil durumlar için daha çok kenarda para tutmaya çalışıyorsun. Hani, böyle durumlar için daha çok para biriktirmeyi tercih ediyorsun, öyle mi?
Aynen. Evet, kesinlikle.
Eee, mesela harcamayı hangi durumlarda tercih ediyorsun ki?
Yani, eee, böyle, çok nasıl desem lüks alışkanlıklarım aynen, yani, eee, gü lüks alışkanlıklarım yok. Genelde parayı harcadığımda, <clears throat> hani, kıyafet alışverişim yoktur, ne bileyim, ekstra ş tatile gitmem, bir şey yapmam. Genelde, işte, market alışverişine gidiyor, eee, ihtiyaçlara gidiyor, faturalara gidiyor, işte, hani, o üyeliklere gidiyor falan, genelde öyle harcıyorum.
Günlük hayatında mı mesela? He. Evet. Tamam. Hımm. Eee, yatırım yapmayı ne yapıyorsun? Yatırım da yapıyorum, dedin.
Yok, yatırım konusunda yapmak istiyorum aslında. <clears throat> Yani
Ha, yapmak istiyorum, dedin. Tamam. Planların var, yani, o noktada şu an daha şu anda, yani, böyle biriktirmeyle harcamak arasında gidip geliyorsun ama yatırım yapmayı da istiyorsun diye anlıyorum, doğru mu?
Evet, var, yani, yatırım konusunda Aynen, aynen. Evet, gelecekte yapmak istiyorum.
Anladım. Eee, peki, şimdi, yani, bu noktada sence, eee, yani, bu para bizim kişisel hayatımızı nasıl evriltiyor? Yani, eee, hedeflerimiz konusunda nasıl bize belirleyici bir rol oynayabiliyor para? Ne dersin?
Ya, şöyle: Eee, para mutluluğu satın alabilir görüşüne inanmıyorum ama Eee, yok, hayır, inanmıyorum, eee, çünkü ya
İnanmıyor musun? Neden inanmıyorsun buna?
Paranın da satın alamayacağı şeyler olduğu görüşündeyim. Yani, satın alabileceği çek ş çu şey çok. Ha, mesela sağlığı satın alabilir belki. Belki mut yani, eğlenceyi Eğlence, keyif kısmını alabilir ama bence insan ilişkileri kısmında, bir dost veya belki bir aile ya da belki sağlığın daha, böyle, şey boyutu mesela, hani, parayla bir kazanın gerçekleşmesini engelleyemezsin mesela aslında. Hani, en iyi doktoru belki bulabilirsin ama sağlık konusunda da yine, hani, para her şeyi satın alabilir görüşünde değilim. Eee
Mesela? Evet. Anladım. Anladım. Yani, genel olarak, hani, paranın, eee, yani, aslında hayatımızdaki çoğu önemli, en önemli olan şeyleri satın alabileceğini söylüyorsun, işte, sağlığı satın alabilir mi?
Eee, hayır. Yani, sağlığın şu boyutunu satın alabilir. Ya, mesela bir kanser hastalığını iyileştirmek için en iyi doktoru, en iyi servisi, en iyi belki başka bir şey ya da bir organ nakli durumunda onu evet, satın alabilir. Ama, eee, çok parası olan da bir trafik kazasında hayatını kaybedebilir, fakir olan da kaybedebilir. Ya, bunu satın alamaz uçta.
Dediğin gibi, alamaz. Evet. Anladım. "Kaderi değiştiremez." diyorsun, yani, anladığım kadarıyla.
Ya, aynen. Biraz bi biraz o mantığa geliyor, evet.
<chuckles> Anladım, tamamdır. Eee, ya, peki, hedeflerini belirlemede nasıl yardımcı oluyor bu para? Yani, eee, işte, "Şu kadar param olsa, işte, eee, şunu yaparım." veya, eee, "Şunu yapmak için bu kadar para kazanmam gerekiyor." gibi hedefler koyuyor musun kendine?
Eee, evet, aslında şimdi <clears throat> zaten, hani, 2 kişilik bir ailede bir evi geçindirmek için ihtiyacın olan minimum para var. Hani, bir de biraz minimumda değil de, hani, ortalama yaşamak için bir para var, hani, ben biraz daha ortalama tarafına odaklanıyorum. Ha, hani, bir ek bir şey, ek bir ihtiyaç, bir ne bileyim, ani bir tatil durumunda ona verebilecek param olsun, ona ekonomim olsun tarzında bir fikre sahibim. Aynı zamanda, eee, pasif gelir olarak geçen şi fikre bayılıyorum. Yani, durduk yere, hani, belki bir, eee, ev sahibisindir, evin kirası da pasif gelirdir, mesela ya da, eee, faize para yatırmak gibi, bunlara çok sıcak bakıyorum aslında. İşte, gelecekte öyle yapacağım.
Evet. Doğru. Öyle mi? Tamam. Evet. Evet. Doğru. Güzel fikirler, peki Anladım, eee, şunları soracağım, eee, farklı bir konuya gireceğim şimdi. Eee, biliyorsun, hani, eee, Türkiye'de, işte, enflasyondur, işte, döviz hareketleri çok oluyor. Enflasyon, hani, yüksek olabiliyor, İşte, faiz değişimleri sık yaşanıyor. Eee, yani, böyle bir, hani, eee, durumda, yani böyle durumlarda, eee, tercihlerini, eee, hangi doğrultuda kullanıyorsun? Yani, örneğin, hani, işte, birikimlerini, işte, altın olarak mı tutuyorsun? Eee, dedin ya "Biriktirmeyi seviyorum." diye. İşte, bunları mesela nakit olarak mı tutuyorsun? İşte, altın olarak mı tutuyorsun? Yoksa, işte, bir dövize mi yatırıyorsun? Ya, ne bileyim veya bir mevduat mı alıyorsun ö ö veya bir hisse mi yatırım yapıyorsun? Ne yapıyorsun yani, yatırımlarını nasıl çeşitlendiriyor musun?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Imm, yani Dediğim gibi, şu anda sadece kenara nakit atarak, ııı, yı yatırım sayılmaz. Ben birikim yapıyorum ama gelecekte yatırım yapmak istediğim zaman, yönelmek istediğim şey, dediğim gibi, hani, belki bir TOKİ alıp onu kiraya vermek olabilir ya da normal bir ev alacak param olursa o olabilir. O yoksa bankaların evet faizleri değişken olabiliyor ama 30 günlük faize yatırdığında, hani, çok ciddi bir, eee, durum oluşmuyor. O yüzden bankaya faize yatırmayı düşünebilirim. Yani, döviz de mantıklı, altın da mantıklı ama, hani, o biraz daha, nasıl desem, ya oturup borsa takip etme kısmı çok hoşuma gitmiyor açıkçası.
Evet. Evet. Tamam. He he. He he. Hımm, anladım. Yani, ımm, daha çok sen o zaman nakit biriktiriyorsun.
Ha, şu an öyle, evet.
E, ama böyle bir durumda, eee, şimdi enflasyondan dolayı paranın değeri kaybolmuyor mu peki, bunu hissetmiyor musun?
Yani, dediğim gibi, genelde bu bahsettiğim birikimler çok küçük çaplı, yani, 3 birimse 3'e 1 oranında olduğu için ve, yani, maksimum 2-3 ayda 1, eee, benim bir şey harcama zorundalığım çıktığı için, hani, genelde 2-3 ay falan tutabiliyorum o parayı zaten. Aaa, 2-3 ayda da öyle bir değer kaybı çok yaşanmıyor açıkçası.
Evet. Evet. Anladım. Ya peki, şimdi pasif gelirden bahsettin
Hı hı.
işte, nakit, eee, para biriktirdiğinden bahsettin
Hı hı.
yani, eee, ya, bu noktada, işte, bütçeni ayarlama noktasında hani daha çok, e, bunların hepsini, işte, aslında, e, bütçe için konuşuyoruz. Yani, hayatını idame ettirmek için, yani, bunların hepsini yapıyorsun aslında. Eee, pratik olarak, hani, böyle, eee, bunlara başlayacak birine, eee, böyle, neler önerirsin?
Evet. Hı hı. Ya, eee, aslında bir şey önerebilecek kadar tecrübeli değilim ama kendi hayatımda şöyle bir durum var, eee, özellikle ekonomi olduğunda konu, ııı, böyle, çok fazla strese giren ve çok fazla hesap yapan bir insanım. Yani, 1 ay, mesela Heh.
Bir de şunu sorayım, şunu eklemek istiyorum bir de sen cevap vermeden önce: Eee, dedin ya şimdi, işte, kenarda hep bir param olsun istiyorum. Eee, hani, bir ihtiyacım olduğunda hemen onu alabilmeyi istiyorum, diye. Eee, yani, bunun önemi ile ilgili, mesela, konuşmak ister misin? Acil durum fonu diyebiliriz mesela buna.
Hı hı. Hı hı. Evet. Ya, eve Evet, tam olarak öyle zaten aslında. <clears throat> Şimdi, şöyle, <swallows> eee, dediğim gibi bu para konusunda çok strese girerim, çok hesap yaparım. Önerim şu, mesela, işte, geçen aydan örnek vereceğim, öyle far eee, ş fuzuli bir örnek vereceğim. Eee, geçen ay çok fazla para harcadığımı hissettim. Baktığımda, banka hesabıma baktım, hani, bir şeyler kötü gidiyor. Oturup, eee, bilgisayarda hesap makinesinin karşısına geçer, yanda hesap dökümümü açar, tek tek hangi kalemlere ne kadar para harcamışım ve, hani, mesela neye fazla harcamışım? Onu oranlar, mesela, sonraki ayda ona az harcamaya dikkat ederim. Yani, eee, cimrici değildim.
Evet. Evet. Tamam. Öyle mi? A! Tamam. Hımm. Anladım, yani, kalem kalem hesap tuttuğun ve ondan sonra en çok belki de aslında gereksiz bir şeye para harcadığını fark ettin, öyle değil mi?
Aynen, hesaplıyorum. Evet, evet. Yani mesela dışarıdan yemeğe çok fa fazla para harcadıysam sonraki ay onu oldukça kısmaya çalışıyorum. Bir de o duruma bakıyorum, hani, en azından, eee, sürekli hesabımı zaten her ay yapıyorum ki o ay bir ekstra çıkarsa, hani, ne bileyim, bir durum çıkarsa onu karşılayabileyim. Çünkü ya, para sıkıntılı bir mevzu.
Evet. Hımm. Anladım. Yani, harcamalarını kalem kalem, eee, çi hani, kontrol ediyorsun, bakıyorsun, en çok neye harcama yapıyorsun, işte, örnek veriyorum. Eee, hani, dediğin gibi dışarıda yemek yemek mi yoksa her gün kahve alıyorsun. Mesela, ona aya vurduğunda çok fazla para olduğunu mu tespit ediyorsun? Eee, yani, böyle, spesifik olarak şimdi dışarıda yemek dedin ya, eee, hani, örneğin en çok dışarıda yemek yemeye mi para harcıyorsun gerçekten?
Hı hı. Hı. Hı hı. Yani, eee, değişebiliyor. Bazı aylar, mesela, evet, dışarıdan yemeye fazla para harcayabiliyorum, işte, evde yemiyorum. İşte, bazı aylar, eee, başka ekstralar çıkabiliyor, mesela, işte, eee, bilgisayarda bir şeyler satın alabiliyorum, belki bilgisayar parçası satın alabiliyorum, belki bir üyeliği yükseltiyorum, belki bir oyun satın alıyorum. İşte, o aylar, eee, hani, oradaki detayı fark edip en azından, hani, kafamda "Tamam, ben bu ay fazla harcadım ama şuna, şuna fazla harcadım, bu zaten bir daha gerçekleşmeyecek." gözüyle bakabiliyorum.
Evet. He he. Tamam. Evet. Fark ettiğin küçük detaylar da oluyor mu peki? İşte, yemek dışında, mesela, şimdi yemek nok bir noktada bizim, hani, ana, eee, bir, hani, ana şeyimiz, yani, bi bir yemeği mutlaka, e, bir noktada, eee, almamız lazım veya evde yapmamız lazım. İşte, onun dışında, böyle, işte kronik olarak mesela, harcama yaptığın bazı şeyleri görüyor musun? Onları, işte, kısıtlaman gerektiği ile ilgili kararlar alıyor musun?
Ha, evet. Yani, eee, öyle şey olan bir şeye denk gelmedim, hani, sürekli yaptığım ve yapmamam gereken, yani, genel olarak dediğim gibi, işte, bağımlılıklarım, eee, ihtiyaçlarım, işte, e eğlence kısmı falan, hani, bunlar, böyle, çok ekstra kalemler olarak çıkmıyor ama bazen, işte, mesela ge geçen aydan örnek vereyim, geçen ay bir bir 150 birim, yü 200 birim civarında park parası ödemişim.
He he. Evet. Evet. Park parası.
Evet, bir yerlere arabamı park etmi Mesela, bu bende kafamı şeyi doğurdu: "Tamam, hani, biraz daha artık toplu taşımaya odaklanmam gerekebilir." hani
He! Bak, anladım, bu da çok önemli bir detay aslında, yani, çok küçük gibi görünüyor ama öyle değil mi? E, fark etmiyorsun çünkü cebinden parça parça çıkıyor. Ufak ufak çıkıyor ama onu aya vurduğunda hâlbuki cebinden ne kadar çok para çıkıyor, bunu fark ediyorsun, değil mi?
Aynen, işte Evet, evet. Evet, kesinlikle öyle oluyor.
Şimdi Eee, yani, eee, aslında evet, çok güzel konulardan bahsettin. Eee, yani bir noktada aslında, eee, bu şekilde yaptıkça, eee, zaman geçtikçe bütçeni ayarlıyorsun. Eee, e, senin de bahsettiğin gibi acil durum fonunu nasıl yönetebileceğinle ilgili, işte, yeni yeni planlar yapıyorsun. Aslında sen bu bütçeni ayarladıkça, e, senin kenara biriktirdiğin paranın da artması gerekiyor, öyle değil mi? Ne diyorsun?
Hı hı, evet. Evet. Hı hı. Yani, aslında evet, eee, ama dediğim gibi, işte, 2-3 ayda 1 bir harcama yapmam gerekince o bütçenin bitmesi sorununda sorun yaşıyorum. Bir de şu an öğrenciyim, o yüzden, eee, öyle sabit bir gelirim yok. Hani, eee, işte, harçlıklar, ek olarak biraz kendim çalıştığım ama kendim çalıştığım kısımda da mesela Uber yapıyorum ben. Onda da sabit bir gelirim yok. E, şimdi aslında bu canımı sıkan bir şey çünkü, hani, fazla hesap yapan biri olarak sabit gelirlerin olmadığı bir iş korkunç gerçekten. Eee, ama, eee, işte, minimumlar, maksimumlar, onları hesaplıyorum. Bir gün bir işe girdiğimde, sabit bir maaşım olduğunda, o maaştan mesela, işte, 40 birim alıyorsam her ay, eee, 5'ini, işte, bir hesaba atıp orada biriktirmeyi planlıyorum.
Evet. Tamam. Tamam. Tabii. Evet. Anladım. Peki, e en çok hangi hataları yapıyorsun, yani, bu para yönetimi ile ilgili? Mesela, yani, ne bileyim, işte, ı böyle, uç düşüncelerin oluyor mu yani? İşte, "Bu ay kesinlikle, işte, bunu harcamayacağım?" eee, veya ne bileyim
Ya hah. Yo, hayır, öyle uç düşüncelerim olmuyor. Ya, aslında en büyük yaptığım hata yok, bence en büyük yaptığım hata şu, fazla strese giriyorum. Mesela, işte, 1-2 ay önce, eee, yurt dı yani, Türkiye'den, eee, bu yaşadığım yere Polonya'ya geldiğimde, eee, geldiğim zaman birkaç alışveriş yapmam gerekti hâliyle. Hani, bir süredir evde değildim, eve alışveriş yapılması gerekti. Hani, eee, havalimanında indim, oradan, işte, ulaşımla, Uber'le bir yere gitmem gerekti, şu gerekti, bu gerekti. Hani, ekstra para harcamam gerekti, her insanın hayatında da böyle ekstra para harcaması gereken zamanlar olur. Ama ben, işte, her insanda olur diye düşünemedim ve feci stres oldum, "Ya param bitti, hayat bitti tarzında." Benim tek hatamın bu olduğunu düşünüyorum. Böyle süper ötesi para harcamıyorum çünkü.
Tutuyor musun kendini? Hı hı. Öyle mi? Evet. Tamam. Evet. Öyle mi? Anladım, anladım. Ya, para ile ilgili gerçekten, eee, senin pratiklerini duymak, eee, güzeldi. Eee, bu noktada, eee, çok güzel bir sohbet ettik. Eee, ben bu güzel sohbet için gerçekten çok teşekkür ederim
Çok teşekkürler. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Ne demek.